Alam mo ano, ang dami kong tina-try lutuin. Tapos pinapatikim ko sa mga kapamilya ko, minsan sa mga friends ko, dinadalhan ko sila ng sample ng luto ko. Nito lang, um, nag-try ako mag Puchero, tapos nung una, nahiya ako talaga ipatikim. Hindi ko nga nilalabas, tinatakpan-takpan ko nga eh. Eh biglang binuksan nung tita ko tapos kumuha siya, nasarapan siya tapos sabi "Hoy ang ano, ganda ng pagkaka ano mo, luto mo." tapos noong una hindi ako naniniwala akala ko ine-eme-eme niya lang ako. Baka ano lang, gusto niya lang akong mag gusto lang magpabango or alam mo yun parang mema lang. Pero nung ano, narinig ko pati yung mga bata nagustuhan nila, dun ako natuwa. Kasi sabi ko "Ay ano pala, kaya ko pala, akala ko hindi." kasi kulang ako sa ingredients, wala ako nung ano, yung Pork Hunts and beans. Di ba dapat may ganun yun? Eh ano, wala akong mabili nun. So, ano lang tomato sauce lang ganun sabi ko "Baka hindi ano, hindi siya maganda." Wala din akong beans yung kulay green, ay beans ba yun, anong tawag dun? Ah, hindi ko alam eh yung parang bilog siya na berde. Oo, ayun. Wala din akong ganun so kulang. Pero yun nga ano masarap naman daw. Saka palagi kasi yan noon 'pag nagluluto ako, walang lasa. Hirap kasi akong mag tantsa ng asin. Natatakot kasi akong mag-asin kasi minsan di ba, um, sige maglagay ka ng ano, akala mo sobra na, kulang pa. Minsan akala mo kulang pa, sobra na pala. Kaya sobrang ano ako, natatakot ako sa paggamit ng asin, minsan betsin na nga lang yang ginagamit ko eh. Tapos tinataktak ko na lang ng ano depende sa kung gaano kadami yung niluluto kong ano so
Hmm. Mm, okey. Mm. Ah, okey. Mm. Green peas? Green peas. Mm. Mm. Mm. Mm.
May mga pagkakataon na hindi talaga ako confident sa gawa ko lalo na kapag kulang yung ingredients ganyan. Lalo na pag minamadali ko din. Kasi minsan ano, eh, bara-bara ako, eh. Pero turned out masarap naman. <sniffs> So, sabi ko baka ano, minsan parang sarili ko lang din yung kalaban ko, eh. Yung iniisip ko hindi ganun, hindi ganyan pero pag natikman naman ng mga tao, sinasabi naman nila na okey, so, baka isip ko lang din yun. Eh sa tingin mo ba paano ko ba paano ba ako magiging confident dun sa ano pag pagluluto ko?
Mm. Mm. Okey lang yan. Alam mo naintindihan ko yang, ah, nararamdaman mo, no, at valid naman yan. Lalo na kapag, ah, kulang yung ingredients mo o kaya naman, ah, alam mo nga di ba, parang, ah, minamadali mo, di ba? So, hindi talaga, ah, maiiwasan na makaramdam ng mga ganyang klase ng bagay. Pero himay-himayin natin, no, yung talagang, ah, problema mo ngayon. Kapag ba nagluluto ka, gaano katagal or gaano karaming oras yung kaya mong ilaan dito sa pagluluto?
Ah, siguro kung depende kung anong lulutuin, kung sabihin natin mga baka, yun talaga mga 3. Pero kung yung mga tipikal lang na lutong Pilipino, 1 1/2 can, ganun.
Hmm, okey. So, ah, medyo may katagalan din pala, 'no, and before ka ba magluto, ah, namamalengke ka pa ba or bumibili ka ng mga ingredients? Ah, siyempre kasi, ah, 'di ba, sabi mo may mga kulang minsan, so ano bang, ah, dahilan kung bakit nagkukulang? Nakakalimutan mo bang bumili or, ah, kung ano lang yung nasa bahay ay 'yon yung ginagamit mo?
Ano kasi dito sa'min, ah, hassle pumunta ng palengke kaya lagi lang akong sa talipapa o kaya dun sa mga malalapit na bilihan. Eh, kung minsan, dun sa may ano, talipapa walang ano, walang gan'to, walang ganyan. Halimbawa, mag-titinola ka, walang minsan walang papaya. Ang bibilhin mo tuloy, eh, yung sayote, gano'n. Tapos, ah, minsan 'pag maghahanap ka ng mga ibang ingredients, kagaya nga no'n, green peas, ubos na daw. Yung madali kasing maubos yung mga tinda nila dahil yung mga tinatamad mamalengke, eh, sa kanila pumupunta, 'yon.
Hmm, okey Ah, okey. So, pa hindi naman pala sa side mo 'no, nagkukulang. Kumbaga dito sa, ah, pinagkukuhaan mo 'no. So, ah, dito sa sinabi mo kanina, 'di ba na parang nag-aalangan ka or hindi ka confident lalo na sa paggamit ng asin. Ano ba yung dahilan kung bakit, ah, hindi ka confident sa paggamit ng asin, meron bang, ah, nangyari sa'yo na parang napasobra ka or kinulang ka ng paglalagay ng asin tapos napuna ng ibang tao?
Dati kasi nagluto ako ng pinakbet ba 'yon, inasinan ko. Tapos sabi ko, ano ba 'to, tama na ba 'to? No'ng una kasi parang kulang pa, ayun pala 'pag hindi ano akala ko kasi 'pag lagay mo dun, ganun-ganun mo lang, lalasa na, hindi pala dapat pala kukulo, 'yon. Tapos, 'di ba, 'pag haliwbawa, 'pag lagay mo ng asin, kukulo yun ng ano, mga sabihin natin, mga 5 minutes, dun mo titikman ulit tapos, 'yun, dun mo dun mo malalaman kung lumasa. Eh, yun nilagay ko pala yung asin sabi ko, "Wala walang lasa, sige nga dagdagan ko 'to", hanggang dagdag ako nang dagdag. <sniffs> Nung ang kinalabasan, naku! Grabeng alat, sumakit ang panga ko. Sabi ko, "Ano ba 'to?" ta's pinatikim ko yun sa kapatid ko, tawa siya ng tawa, sabi niya, "Grabe naman 'to magyu-UTI na tayo dito, ah", yung nangingilid na daw yung ano ng ngipin niya, yung gilagid niya kasi nga sobrang alat. So, ginawa namin, tinanggal namin yung sabaw, nilagyan ulit namin ng tubig, gano'n, tapos hindi na naman ang alat pa rin, ginawa namin ulit, tapos ayon, umayos na. Tapos, dun ko nalaman sabi, sabi ng ano ko nun, tita ko, "Ah, kasi baka naman, ano, naglalagay ka ng asin tapos tinitikman-tikman mo ta's wala", kasi, 'di talaga daw yun lalasa kailangan, ano, ikutin mo then pakuluin mo tsaka mo tikman ulit. Gano'n pala.
Mm. Mm. Oo. Hmm. Oo, yes lalo na yung pakbet, 'no, kasi nilalagyan 'yan ng ano, 'di ba, ng, a alamang ba yun or bagoong, 'di ba? So, talagang napakaalat na n'yan, 'no? And, ah, dito ba sa mga pagluluto mo or yung mga recipe na ginagawa mo, may sinusundan ka ba na talagang, alam mo yun, yung steps or, ah, alam mo lang siya talaga lutuin? Kumbaga, 'di ba, may mga tao na nanonood sa YouTube o kaya naman may mga recipe book, ganun ka bang klase ng, ah, nagluluto or kung, ah, ano lang talaga yung alam mo?
Ah, kasi noon nung bata ko lagi ako nanonood sa paraan ng pagluluto ng lola ko saka ng tita ko. So, ah, sa mga basic na lutuin yun yung pinag gagayahan ko. Pero may mga time na, tumitingin ako sa mga cooking book, yan. Pero hindi na kasi uso yun ngayon nung nagsisimula ako bumibili ako nun. Pero ngayon more on ano tumitingin ako sa mga vlogger, sa mga nanay na ano nag-vo-vlog sa Internet, tapos pinapakita yung mga recipe nila, dun tinitignan ko. Halimbawa ang Pakbet hindi lang isa yung papanoorin ko mga 3 videos tapos dun ako magka-come up kung anong ah, paraan ko ng pagluto. Kung ano yung idadagdag ko, ano yung ibabawas ko kasi kung minsan di ba parang yung mga ingredients nila hindi hindi pabor sayo so Oo ganun.
Ah okey. Available oo. Oo no magandang bagay din niya na kahit papaano eh, may guide ka no? So sa ganyang sitwasyon siguro ah, maaari mong ano 'no, maaari talaga na humanap ka siguro ng gayahan or video no? Na talagang angkop dito sa niluluto mo and at the same time angkop din yung ingredients na ginagamit no? Kasi minsan may mga sabi mo nga di ba may mga ingredients na hindi available sa atin. Tapos ah, yun yung ginagamit nila eh ang hirap naman humanap ah, ng alternative 'no lalo na at yun yung steps na sinusunod. So maaari ka ding ah, alam mo yun yung mga basic na kasanayan yung mga pagpuputol ng mga ah, gulay ganyan yung pag ah, hihiwa ah, i-make sure mo rin na tama and talagang safe no? Yung mga ganung klase ng gawain. Ng sa gayon eh, kumbaga nakakadagdag din kasi ng confidence yun di ba? Kapag ah, magaling kang maghiwa ganyan ah, katulad ng mga napapanood sa ah, TV di ba or yung mga movie yung mga chef di ba? Sobrang gagaling nila maghiwa. Tapos makikita mo sa facial expression nila na talagang ano confident na confident sila no. Tapos siguro ah, alamin mo rin kung paano ka magpaplano talaga ng pagluluto and yung ano yung after din ng pagluluto mo di ba yung ah, paglilinis ganyan yung mga pinaghiwaan so maaari din yun no na gawin mo ng sa gayon, eh, parang ah, ma-clear naman yung environment mo. Tapos meron ka bang tao na kumbaga siyempre di ba magluluto ka? Meron ka bang tao na pinagtatanungan kung okey na ba yung niluluto mo?
Um, yung mga kakain <chuckles> usually, kasi sa ano sasabihin ko "Hoy!" Halimbawa yung mga ate ko ganyan kung sino yung available dito sa bahay tinatanong ko sila kung okey pa. Pero meron akong pamangkin na ma mahilig kumain tapos magaling siya mag tumikim ng mga food so siya yung pinagtatanungan ko, kung sabihin ko, "Oy tikman mo nga 'to kung ayos na". Tapos kapag sinabi niyang maalat i-a-adjust ko 'pag konti pa ah, konti pang ano alat para magkalasa kung matabang eh, ah, magdadagdag ako ganun. Kasi ano siya eh tawag nito, um, yung papa niya kasi ay nasa culinary ganyan. So may yung bata siya din yung pinapatikim ng papa niya kaya kung minsan 'pag andito siya tas nagluluto ako, siya yung tinatanong ko.
Hmm okey, so kahit papano meron palang ano 'no, ah mapagtatanongan. So maganda rin yan no na talagang meron kang isang tao na napag, ah, alam mo yon natatanungan mo tapos ah, para kasi malaman mo rin kung okey na ba yong lasa no. Kasi siyempre iba-iba ng panlasa yung tao, 'di ba? So sa kanya maalat, sayo matabang pa, so dapat ah, magtutok magtutugma no mid mid ako mag ha half halfway eh talagang ah, magtutugma na sakto lang yung lasa ganyan. So maaari ka rin talagang ah, mang manghingi ng opinyon sa iba 'no? Tapos, um, make sure mo rin na kung ah, yun nga na kumpleto yung ingredients mo, para nang sa gayon eh hindi mabawasan yung confidence mo sa pagluluto, 'no? Pero ah, base naman dun sa ibinahagi mo eh, masarap naman, 'no? Sabi ng mga nakatikim itong niluto mo, so yun pa lang eh parang maging proud ka na sa sarili mo na kahit hindi ah, kumpleto yung ingredients mo, eh talagang alam mo yun, ah, masarap pa rin yung kinalabasan nitong niluto mo at bibihira yung nakagawa ng ganyan, 'di ba? Kasi yung iba kailangan talaga ng sobrang alam mo yun kumpletong-kumpleto talaga, miski yung talagang tantiyahan yung sukat ng mga ilalagay, eh kailangan saktong-sakto pero sayo kulang pa ng ingredients pero sumarap na, 'di ba? So yun pa lang dapat maging proud ka sa sarili mo at dapat maging confident ka na kahit anong ah, ingredients pa yan or kahit anong kulang pa yan kayang-kaya mong ah, lagpasan at kayang-kaya mong sarapan yung niluluto mo.
Hmm. Mm, hmm, yes, tama ka diyan. Siguro yun nga lang dapat kong tandaan na ano naman, eh, nagagawan ko naman ng paraan, saka kung ano, natututunan ko namang i-adjust at yung pagluluto nga, eh, ano naman siya, uhm, parang constant mo na rin talaga siyang matututunan. Di siya kagaya ng iba na ano, eh, di ba, yung parang papakita sayo, ganun. Ikaw, uhm, habang ginagawa mo siya, dun mo siya malalaman kung ano, paano ka mag a-adjust, ganun. Parang, ah, on the spot, di ba, ganun yung, ah, sa pagluluto. So, siguro kailangan ko lang ng konting ano, tiwala sa sarili at yun pasensya. Kasi kung minsan parang ano ko, eh, nababahala ako kapagka, "Hala, baka hindi to masarap". Ganun. So dapat din kahit papaano ay magtingin din ako ng mga ay, maging ano din ako, magkaroon ng positibong, ah, pag-iisip kapag ginagawa ko yun. Kasi minsan nag-rereflect yung ano, eh, lasa nung pagkain dun sa ano, eh, mood nung gumawa, di ba? O kaya kung pag minadali niyang i-prepare, halata, eh, parang, "Hmm, ano to? Ba't ganito mali 'yong pagkahiwa, ano, matigas pa yung ganito, ganyan." Di ba, mahahalata? So, ano lang, easy lang din talaga at en enjoying ko talaga tuwing magluluto ako para yung mga makakatikim, eh, madadama din nila talaga na prinepare ng maayos yung pagkain, di ba? Hmm.
Mm, hmm. Mm. Totoo yan. Oo, tama 'yan ano? Nakakaapekto talaga yung mood ng isang tao 'no? Dito sa pagluluto kasi, 'pag badtrip ka 'di ba, o 'pag malungkot ka, eh, wala ka talagang energy at hindi mo maiisip yung mga tamang tantiya, o yung talagang lasa nitong pagkain 'no? So, i-make sure mo din na bago ka magluto, eh, okey yung, ah, kumbaga yung emotion mo, yung mood mo. Nang sa gayon ay hindi masayang 'no yung, ah, lulutuin mo. At saka alam ko naman, in no time, eh, talagang magkakaroon ka ng confidence 'no, dito sa pagluluto kasi, ah, sabi mo nga kanina masarap ka na magluto. Talagang, ah, minsan namamadali mo lang or nabibilisan mo, and normal naman talaga yun na makaramdam ng mga gano'ng klaseng, ah, emotion. And yun nga, ah, sa mga ingredients, i-make sure mo rin, ah, beforehand na talagang, ah, meron ka or kumpleto or kung hindi naman kumpleto, eh, meron kang alternative 'no na magagamit. At, ah, for sure naman na talagang, ah, magagawa mo 'yan in no time. Talagang practice lang nang practice, at ituloy-tuloy mo lang yung pagluluto mo.
Yes. Hmm Yes, sige. Uy, thank you so much sa pag-e-encourage sa akin, ha, 'tsaka sa pagbibigay mo na din ng mga tips. Talagang, um, lalakasan ko na yung loob ko at tuwing magluluto ako, eh, hindi na ako mag-iisip nang kung anumang negative. Siyempre, ah, magfo-focus na lang ako do'n sa kung paano ko mapapasarap. Paano ko maa-adjust yung lasa at, ah, paano ko, ah, makakagawa ng sarili kong version ng kung anumang ihahain ko. Ayun, kaya ayan ingat ka palagi, ah, at paalam.
Hm. Walang anuman. Paalam.